Allora, attualmente no. Mhmm, cioè, non ho diciamo dei contatti di gente che ho conosciuto lì. Però nel momento stesso in cui ero lì, ho conosciuto un sacco di gente. Ecco, magari il rapporto poi non si è consolidato col tempo, però va bene così, nel senso anche nel momento stesso in cui ero lì fisicamente mi ha fatto super piacere parlare con tutte le persone che ho parlato, conoscere tutta la gente che ho conosciuto, insomma, ehm, è stato circoscritto a quel momento, ma è stato super piacevo
Mh-mh. Okay. Benissimo. <smacks lips> Ah, beh, immagino che comunque sia stata una vera e propria emozione. E c'è qualcosa magari del concerto che conservi ancora? Non so, fotografie, il biglietto stesso oppure, sai, ci sono anche le sciarpe a volte delle uhm dei concerti, c'è qualcosa che ancora conservi?
Mh-mh. Allora, ho mhmm, il biglietto ce l'ho, ovviamente consumato, <chuckles> molto consumato, <sucks teeth> però c'è, c'è, è ancora vivo. E anche una maglietta che ho preso là che però, insomma, prima mi andava precisa perché mi ricordo era l'unica taglia disponibile e mi andava precisa, precisa. Adesso non mi va più, <chuckles> però c'è s esatto, esatto, ce l'ho nell'armadio come ricordo. <chuckles>
<laughs> C'è. Mh-mh. Mh-mh. Va beh, lo lo tieni comunque come ricordo lì. <chuckles> Okay. Eh bello, bello, bello. Ehm, <tsk> e questo concerto, uhm, ti ha comunque, uhm, portato magari dei eh dei ricordi importanti. E e c'è stato un momento, magari anche dopo, dove hai ripensato a questo concerto, e questo ti ha spinto magari ad andare a ad altri, uhm, concerti, anche di altre, uhm, cantanti o insomma, uhm, concerti anche di musica diversa da quella e a cui eri abituato?

Sì, allora la cosa divertent cioè divertente, la cosa particolare che è successa è che in pratica in classe mia incredibilmente eravamo 4, 5 persone più o meno che avevamo la stessa passione la stessa passione per i Depeche Mode.
Mh-mh. Mh-mh. Okay.
Ehm, quindi per lo stesso gruppo, no, e quindi insomma è nata un po' insieme la l'idea di di andare a vedere il concerto. Mi ricordo il momento in cui abbiamo preso i biglietti, l'abbiamo presi insieme. Se non ricordo male costava 60 € il biglietto che all'epoca era tantissimo, adesso ormai è il prezzo medio, <chuckles> anzi anzi anche economico, ehm, <swallows> quindi niente sì, ricordo il momento in cui abbiamo preso il biglietto insieme, ehm, io dal momento in cui ma già dal momento in cui era partita l'idea fino al momento in cui siamo stati effettivamente a Roma ero carichissimo. <chuckles>
Mh-mh. Mh. Certo. Sì, sì, assolutamente, è verissimo. Mh-mh. Lo immagino, quindi eri insomma proprio gasato all'idea di andare di andare lì. E come s stavi vivendo insomma magari i giorni prima di andare al concerto?
Allora tirei ti direi ti direi banalmente essendo comunque un fan non almeno all'epoca, ma anche tuttora eh, no non conosco tutta la discografia per filo e per segno, quindi ho fatto un so una sorta di preparazione ecco <chuckles> i i giorni i giorni prima. Quindi insomma sai playlist solo Depeche Mode, ehm, per prepararmi a cantarle a squarciagola allo stadio, no, ehm sì que questa è stata la mia preparazione. Poi a livello emotivo non avevo nien niente da prepararmi perché ero già gasato di mio, quindi insomma. <chuckles>
Certo, immagino. Bellissimo, bellissimo. Okay. Mh-mh. Assolutamente, bello, bello. <laughs> Insomma, eri in fibrillazione per per il concerto. E invece poi quando sei proprio arrivato allo stadio, ehm, che sensazioni hai avuto? Anche magari sai vedere le luci, il palco, era era tutto nuovo insomma.
Sì.

Certo, vabbè ovviamente la scenografia in generale è stato qualcosa di wow, cioè appena appena sono entrato è stato sì un impatto importante. Vi mhmm, vorrei dirti insomma che comunque, mhmm, c'è stato un momento in cui uhm, cioè in pratica i concerti negli stadi, almeno prima, ora non so <chuckles> come funziona, però prima bisognava fare un'attesa, no, quindi ti mettevi fuori alle transenne, dovevi stare quasi 1 giornata intera ad aspettare. Ovviamente, uhm, chi arrivava prima poi aveva modo di arrivare prima sotto al palco, no.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ah. Okay. Mh-mh. Certo, certo, ovvio.
Ehm, noi eravamo insomma i primi, ehm, il primo gruppo ad aspettare, abbiamo aspettato 1 giornata intera, quindi dalla mattina alla sera.
Mh-mh. <gasps> Tantissimo, insomma. Hai dormito lì praticamente.
Sì, tantissimo tan Uhm, sì vabbè, ma ma poi comunque là, uhm, è inevitabile conoscere gente, insomma il tempo sì è tanto, però te lo fai passare anche. Ehm, quindi insomma c'è stata questa fase di attesa importante fuori dallo stadio. Ehm, poi quando hanno aperto i cancelli siamo entrati di corsa tutti dentro, e come ti dicevo prima l'impatto visivo, almeno inizialmente, è stato incredibile. Ehm, sì abbiamo corso per arrivare avanti, più o meno sono riuscito ad arrivare abbastanza avanti e quindi sì, questa è stata la fase preparatoria ecco. <chuckles>
Mh, okay. Certo. Okay. Bello, mhmm, immagino, sì. Mh-mh.